Bisiklet sürmeyi nasıl öğrendin, hatırlıyor musun?
Eee, evet, aslında çok net hatırlıyorum. Eee, ilk bisikletim denge tekerlekleri olan bir bisikletti ve ilk üzerine bindiğimde aslında kendi başına gitmesini bekledim. Direkt yere kapaklandım. Ancak, eee, 2'nci denememde direkt hızlı hızlı pedal çevirmeye başlayınca dengemi de korudum ve direkt 2'nci binişimde öğrendim.
Hımm. A! O zaman, hani, en başında biraz mekaniği konusunda biraz sıkıntı yaşasan da nasıl çalıştığını anlayınca bu sistemin biraz daha kolay oldu ve kolaylıkla aslında sürebildin. Harika. Peki, eee, kaç yaşındaydın? Hatırlıyor musun? Anladığım kadarıyla bu bisikletin arkasına takılan o 2 tekerlerden vardı. Eee, kaç yaşında öğrendin? Bir de o tekerlekleri ne zaman çıkardılar?
Aynen. Evet. Hı hı. Evet. Eee, yaklaşık Eee, yaklaşık 5-6 yaşlarındaydım. Eee, tekerlekleri zaten 2-3 gün sonra çıkarttık. Eee, gerek kalmadı. Genç yaşta öğrenmem de iyi oldu. <chuckles>
Evet, evet, kesinlikle. Hem de kendini oyalaman adına hem de, eee, bisiklet becerilerinin gelişmesi adına aslında çok önemli erken yaşlarda öğrenmiş olman, eee, ne mutlu sana. Peki, eee, böyle, hiç unutamadığın bir anın var mı bisikletle alakalı?
Hı hı. Evet, aslında bu anı son zamanlarda gelişen bir anı. Eee, bisikletle İsviçre gezisine çıkmıştım. Tüm İsviçre'yi boydan boya gezme planı yapmıştım ve ilk günümde, eee, gece geç saate kaldım. Bazı aksaklıklar oldu ve ormanda tek başıma bisiklet sürerken nehre düştüm. Eee, gerçekten canımı zor kurtardım. Bir şekilde kurtuldum ve yoluma devam ettim.
A, ne güzel. Eyvah. Nasıl oldu peki? Biraz daha detay verebilir misin? Yani, hani, birtakım aksilikler oldu dedin. Hani, böyle, kader miydi seni orada oraya e düşüren o gece, eee, neler oldu? Hangi aksiliklerin sonunda sen orada, eee, sonlandırdın aslına bakarsan, ııı, yolculuğu ve sonra devam etmek zorunda kaldın?
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Şu şekilde. Eee, çevrim dışı harita kullanıyordum rotamı takip etmek için ve rotam bir nehrin kenarından ilerliyordu. Eee, ben de nehrin kenarını takip ediyordum. Ancak bir süre sonra gittiğim yol artık asfalt değil de bir patika oldu. Patikadan sonra da tamamen kum bir yola dönüştü ve bisikletimin tekerleri ince olduğu için, eee, kumda süremedim tabii ki ve bisikletten inip yürümeye başladım. Eee, zaten karanlık olduğu için, eee, çok da net göremiyordum etrafı. Bir süre yürüdükten sonra, ııı, fark ettim ki solumda bir otoban var. Artık ağaçların azaldığı bir noktaya geldim ve, ııı, illegal de olsa otobandan sürmeye karar verdim. Çünkü önümde onlarca kilometre var ve yürüyerek aşamazdım. Zaten geç kalmıştım. Ancak önümde bir nehir var ve o nehri geçmem gerekiyordu. Bir noktada köprüye benzer bir yer gördüm. Ancak ne olduğunu anlamaya çalışırken yaklaşıp bakmaya çalıştığımda orası biraz dikmiş. Birden uçurum oluyormuş ve oradan direkt düştüm. <chuckles> Bisikletimle birlikte yuvarlandım ve nehre düştüm.
Hı hı. Hı hı. Eyvah. <giggles> Evet. Hıı. <smacks lips> Anladım. Çok geçmiş olsun öncelikle. Eee, yani, bunları, böyle, anlatabildiğine göre zaten gelmiş geçmiş diye düşünüyorum ama, eee, Allah korumuş belki de seni. Peki, eee, yani, o yoldayken neler hissettin? Bir şeylerin ters gideceğini düşünmüş müydün? Tehlikeli geldi mi sana? Biraz bahsedebilir misin?
Hı hı. Teşekkürler. Evet. Hı hı. Şu şekilde, karanlıkta sürmek ve ormanda sürmek inanılmaz korkutucuydu benim için. Eee, normalde yalnız gezmeyi seven biriyim. Ama gerçekten orada bir insan göreyim. Eee, tek başıma olmadığımı bileyim diye çok dua ettim. Eee, gece geç olduğu için ve her tarafta nehirler olduğu için böyle ürküyorum onlardan. Eee, bazı patikalar çok korkutucu, ışığım zaten çok az, şarjım a
I hı.
Öyle, olunca biraz korkutucuydu be
Hava nasıldı peki? Yani, bahsettiğin bölge zaten yağmurlu bir bölge ama yağmur da yağıyor muydu, soğuk muydu?
Evet.
Iıı, epey zorlu koşullar vardı o zaman.
Eee, ben sonbahar mevsiminde gittim. Evet, eee, sonbahar mevsim olduğu için çok soğuktu, eee, ve biraz da rüzgâr vardı. Zaten bisiklet sürdüğüm için de biraz rüzgâr yemiştim. Eee, üşüdüğüm bir zamandı.
Anladım. Gerçekten her şey çok talihsiz şekilde ilerlemiş gibi görünüyor o tarafta. Peki, emm, oraya düşüş anına gelirsek düştükten sonra, böyle, hani, "Kurtulamayacağım, nasıl çıkacağım burdan, ne olacak?" diye düşündüğün anlar oldu mu? Umutsuzluğa kapıldın mı?
Evet. Hı hı. Evet, ilk düştüğüm an zaten direkt boynuma kadar suya battım ve akıntı çok güçlüydü. Eee, nasıl toparlayacağım bilemedim. Biraz kulaç atmaya çalıştım. Kenara çıkmaya çalıştım ama nafile, eee, akıntı inanılmaz güçlüydü. Biraz sürüklendikten sonra kenarda bir dal parçasına tutunabildim ve bisikletimi de çekerek oradan kurtuldum. Gerçekten tüm hayatım gözlerimin önünden geçti. Eee, gerçekten öleceğimi düşündüm. Eee, çok travmatik bir andı benim için.
Hı hı. Evet, çok korkutucu anlattığına göre. Eee, gerçekten, eee, Allah korumuş, verilmiş sadakan varmış, daha ne denir bilmiyorum. Çok çok tehlikeli çünkü. Emm, neyse ki bir anı olarak kalmış bu sadece, daha ileriye gitmemiş. Peki, emm, şimdi böyle bir olay yaşadıktan sonrasında, eee, aslında bisikleti de, hani, çok kolay kullanmaya başlamışsın Bir de aslında seni orada düşüren şey bisikletten öte, eee, hani, hava koşulları, yol koşulları vs. bisikletin de çok bir suçu yok gibi değil mi, eee, orada başına gelen şeyden? Peki, amm, sonrasında bisiklet kullanırken daha farklı önlemler almaya, biraz daha dikkatli gitmeye ya da, işte, hani, herhangi bir başka şey yapmaya, başka bir adıma seni itti mi bu davranış, bu, eee, başına gelen şey aslında?
Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet, doğru. Hı hı. Evet. Eee, bazı şeylere daha çok dikkat etmeye karar verdim. Öncelikle geç yola çıkmamaya karar verdim çünkü yollar, eee, beklediğimden farklıymış. Asfalt değilmiş ve bu yüzden daha yavaş gittim. Daha yavaş gittiğim için geceye kaldım ve bunlar oldu. Bu yüzden, eee, normalden i belki 2 kat daha erken çıkmaya karar verdim yolculuklarıma. Onun dışında amm
I hı.
Rotalarımı iyi planlamaya karar verdim. Çünkü nehri takip ederken ben ertesi gün geldim ve düştüğüm yere baktım. Gördüm ki aslında 5 adım sağım, eee, bisiklet yoluymuş. Ben zaten karanlık olduğu için görmemişim ve yapraklarla kaplıydı.
İnanmıyorum. O, evet. Epey kızmışsındır kendine diye düşünüyorum. <chuckles> Aslında, eee, kendine pek kızmışsındır diye düşünüyorum. Çünkü epey de tehlikeli bir durum yaşadığın, eee, unutulmayacak bir gecede. Emm, peki, böyle, ilk kullandığın zamanlara gidersek tekrardan bisikleti, arkadaşlarınla mesela gezer miydiniz bisikletle, uzak yerlere gider miydiniz? O zamanlar nasıldı? Emm, böyle, işte, merdivenden iner çocuklar ya da, işte, bisikletin önünü kaldırırlar, ellerini bırakıp, eee, sürmeye çalışırlar. Sen de nasıldı? Eee, var mıydı böyle şeyler yapıyor muydunuz arkadaşlarınla?
İsviçre'de böyle, alt yolu diye bir yer varmış. <chuckles> Evet. Eee Hı hı. Hı hı. Eee, zaten Evet. Hı hı. Eee, evet. Mahalledeki arkadaşlarımla zaten, eee, tüm arkadaşlarımın bisikleti vardı. Ben aslında o yüzden biraz bisiklete merak salmıştım. Erken yaşta başlamamın da sebebi o. Eee, birçok yere gittik, emm, bir sürü maceralar yaşadık, oyunlar oynadık tabii. Tabii arada da çılgın şeyler yapıyorduk. Eee, arkadaşlarım ön kaldırabiliyordu falan ama ben hâlâ bunu yapamıyorum. Eee, onun dışında yaptığım en çılgın şey 2 elimi bırakarak sürebiliyorum. Belki bu yaptığım en, eee, zor hareket olabilir. Onun dışında pek yaptığım bir şey yok.
2 elini bırakarak sürebiliyorsun. Peki, o sırada dengeni bacaklarınla mı sağlıyorsun?
Eee, aslında bacaktan ziyade, eee, senin hızın ne kadar dengede kalabileceğini etkiliyor. Eğer hızlı gidiyorsan 2 elini bırakarak çok rahat sürebilirsin. Ama yavaş gidiyorsan istersen bisikleti tuttuğunda bile yavaş gidiyorsan dengede durmak zor. Biraz daha hızla alakalı yani.
Hı hı. Peki, dengeyi nasıl sağlıyorsun o kadar hızlı giderken ve ellerinde tutmadığın zaman? Çünkü önüne çıkabilecek bir taş küçük bir şey dahi, eee, seni yolundan çıka çıkarabilir, yani, bisikletini devirebilir. Eee, onu nasıl ayarlıyorsun?
Ya tabii. Evet. Iıı, aslında ellerimi bıraktığımda gitmem biraz fizik kurallarıyla alakalı momentumla alakalı çok zorlanmıyorum ancak dediğin gibi yolda bazı tehlikeler varsa kesinlikle böyle şeyler denemiyorum. Eee, sadece güvenli yerlerde bu tarz şeyler deniyorum. Eee, diğer insanları da tehlikeye atmıyorum tabii ki.
Ya, pek tabii ki. Hiç, öyle, ııı, bilerek isteyerek öyle bir şey yapacağın aklımdan geçmedi tabii ki. Peki, emm, böyle, arkadaşlarınla, emm, geziyordunuz, mahallelerde belki geziler yapıyordunuz. Böyle, uzaklara gittiğiniz, gerçekten çok uzaklaştığın zamanları hatırlıyor musun peki evden? Hiç öyle bir anı var mı?
Hı hı. Hı hı. Eee Yok, çok uzaklara gitmedik. Çünkü annem beni her zaman kontrol ederdi ve akşam uzaklara gitmeme izin vermezdi. İyi ki de gitmemişim.
<chuckles> Anladım. İyi ki de gitmemişsin çünkü bisiklet altına aldığın zaman seni çok hızlandırarak çok uzaklara götürebiliyor. E, çocuk olunca da fark etmiyorsun, eee, hem zamanın, eee, hem de yerin nasıl değiştiğini. Eee, o yüzden, hani, anneler de bu konuda dikkatli olunca o zaman birazcık daha sağlıklı şekilde ilerleyebiliyor her şey. En azından orada herhangi bir kötü deneyim olmamış. Peki, ilk bisikletin, hani, böyle, bir kardeşinin bisikletiydi de mi geldi? Yoksa, böyle, yeni bisiklet mi alınmıştı ya da senin böyle bisikletin o bisikletin birine hediye edildi mi? Öyle de bir gelenek vardır çünkü Türkiye'de. Emm, karne hediyesi olarak alınır bisikletler. Yaza açılış yapılırken ve sonrasında, işte, çocuk büyüyünce de, emm, başka birine hediye edilir. Sizde nasıldı bu durum? O bisikletin hikâyesi ne oldu sonra?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, ben ilk çocuk olduğum için o bisikleti ilk bana aldılar ve karne hediyesi değildi. Ben bisiklet sürmeye çok heves ettiğim için arkadaşlarımdan gördüğüm için almışlardı. Benden sonra 2'ince kardeşim kullandı. Ondan sonra 3'üncü kardeşim de o bisikletle öğrendi. Sonra da kuzenlerime hediye edildi. Bu şekilde.
A, süper aslında, eee, tamamen bir sürdürülebilirlik, eee, örneği olmuş sizin bisiklet, eee, ve sen de aslında bu öğrendiğin ve aslında şu anda, hani, böyle, tek başına bir ülkeyi gezme, eee, cesaretini bile sana verebilecek kadar, emm, bağlandığın ve güvendiğin, kendine de güvendiğin bir şey olmuş. Bu çok güzel bir şey aslında. Eee, birçok, eee, kardeşine, birçok kuzenine de aslında, emm, aynı şekilde öğrenmişler. Çok mutluluk verici olsa gerek. Peki, herhangi bir kullandığın ekipman vs. bir şey var mı bisikleti sürerken şu anda çocukken olmasa da? Emm
Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle. Hı hı. Evet. HI hı. Eee Çocukken tabii
Bir kask olsun, eldiven olsun, şu an dikkat ediyor musun?
Eee, güvenlik ekipmanlarından ziyade daha çok, eee, acil durum ekipmanları var bisikletimde çünkü yarış bisikleti olduğu için ve tekerlekleri çok ince olduğu için, işte, tekerleğin nerede patlayabileceğini, işte, başına neler gelebileceğini pek kestiremiyorsun ve hazırlıklı olman gerekiyor. Bisikletimde bir, eee, tekerlek tamir etme kiti var ve, eee, bir acil durum pompası var, el pompası, eee, sadece bunlar var. Güvenlik ekipmanlarını kullanmıyorum henüz.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Eee, yolda kaldığın durumlarda sana yardımcı olacak şeyler demek ki o zaman sana yeterli geliyor şimdilik. Eee, peki son 1 tane sorum var. Ş böyle, çocukken, eee, reflektör deniyor sanırım onlara, değil mi? Eee, bisikletin o tellerine takılan, böyle, küçük boncuklar, eee, ya da süslemeler, onlardan da var mıydı? Eee, nereden alıyordunuz onları hatırlıyor musun? Hiç süsler miydin bisikletini, yıkar mıydınız arkadaşlarınla?
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Evet, evet. Evet, bu anları çok net hatırlıyorum. Sen deyince de şu an kafamda canlandı. Eee, biraz nostalji hissettim. Tabii tekerleklerimde o süslerden vardı. Eee, 1 tane çok ünlü bir korna vardı. Herkesin aldığı bir korna. Eee, mahallenin bisikletçisinden gider gider tekrardan o kornalardan alırdık. Pili bittikçe pilini değiştirmek yerine yenisini alırdık. Eee, bisikletimiz konusunda da çok dikkatliydik. Her zaman, eee, yıkardık, temiz tutardık. Zaten çocuk olduğumuz için çok kirleniyordu da çok maceralara atılıyorduk. Bisikletimiz konusunda dikkatliydik yani.
<chuckles> Hı hı. <tsk> Anladım. Eee, aslında büyük bir yeri varmış. E, bir de en eee, ilk sahip olduğun ulaşım aracı aslına bakarsan, eee, sevilmez mi bisiklet? Peki, çok teşekkür ediyorum. Eee, çok güzel yerlere gittik aslında beraber. Eee, ben de bu kadar derinlere ineceğimizi düşünmüyordum. Ne kadar büyük bir yeri varmış aslında sende bisikletin. Böyle, genellikle karne hediyesi olarak alınan bir şey, senin ailen onunu ne kadar sevdiysen, çocukluğundan beri aslında, sana bunu, hani, ekstradan bile, eee, alacak kadar, emm, fark etmişler ne kadar istediğini, öyle söyleyebilirim. Dilerim daha çok çok, hani, böyle, "Teker yaparsın." derler, eee, bu tarz araçlar kullananlara. Daha dilerim birçok yol aşarsın bisikletinle beraber ama, işte, düşmeden kalkmadan, eee, bu sefer daha dikkatli, daha deneyimli bir şekilde, emm, ve dilerim, hani, birçok çocuğa da aslında, eee, şu anda olduğun gibi belki bu bisikletini de bi bir birkaç yıl sonrasında birilerine hediye ederek onların da böyle bir sevdaya atılmasına sebep olacaksın. Çok teşekkürler tekrardan paylaştıkların için. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere.
Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Onların desteği büyük. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı, umarım. E, benim için de keyifliydi. Umarım ilgini çekmiştir. Görüşürüz.
Hoşça kal.